चलिए नमस्ते। तो जैसा कि आज हम आपका हमारा विषय है हम दोनों का कि आप कैसे तय करते हैं कि कौन-सी खबरें सही हैं? अम, हम हम सब खबरें देखते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है खबरें देखना। जैसा कि आपको पता है अभी मैं कुछ खबरों की बात करूँ जो हाल ही फिलहाल में हमने सुनी हैं। सबसे अ, ताज़ा खबर तो अगर मैं बोलूँगी तो वो हमारा जीएसटी 2.0 के बाद में बारे में है आपने सुना ही होगा? अब म हाँ जी। तो जीएसटी 2.0 मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे सुना, मैं शाम को बस ऐसे ही अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। अचानक से टीवी से आवाज आई निर्मला जी का कि हम जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अब आप सोचिए कि मेरा उसमें मतलब कि क्या ही रिएक्शन होगा मैं बैठी हूँ अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रही हूँ जो भी कुछ थोड़ा बहुत मेरा काम बचा हुआ था। मैं लैपटॉप छोड़ के हम गए अ, मैं टीवी वाले रूम में गई वहाँ पे बैठ के मैं सारी न्यूज़ देख रही हूँ, सारी खबरें देख रही हूँ। वो अ, मेबी अ, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट में, सरकारी चीज़ों में, सरकार से रिलेटेड जितनी खबरें आती हैं उसमें ज़्यादा अ, मतलब कि मेरी उत्सुकता है। मेरी न मतलब कि सरकार की चीज़ों में, सरकार जो भी फ़ैसले लेती है, जो भी नीतियाँ बनाती है मुझे उन सब चीज़ों में ज़्यादा उत्सुकता है। तो क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी उसी अ, उसी बैकग्राउंड में ली है, उसी चीज़ में ली है तो जब भी ऐसी कोई खबरें आती है मैं तुरंत सारे काम छोड़ के बैठ जाती हूँ टीवी के आगे या फिर तो मेरे लिए मेरे हिसाब से हमें वो खबरें मतलब कि हम खबरें ये नहीं देखते कि सही है कि नहीं है। हमें न वो खबरें ज़्यादा सुननी अच्छी लगती है जो हमें उत्सुकता करती है जो हमारे लिए ज जो खबर हमें उत्सुकता से प्रेरित करती है, हम उन खबरों की तरफ़ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। आपको क्या लगता है?
अ, हाँ मैंने सुना था।

बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक यहाँ पे कुछ बहुत सारे अगर आप वेबसाइट को खोलो, तो आप बहुत सारे देख पाओगे क्योंकि ज़्यादातर जो झूठे खबरें होते हैं वो आपको यूट्यूब के द्वारा दिखाए जाते हैं, ज़्यादातर।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ।
ठीक है? तो हाँ, बोलिए?
मैं अब हम हुँ, हुँ। बोलिए? अ, हाँ।
<chuckles> ठीक है। अ, जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे खबर हैं अभी-भी जो कि यूट्यूब में अभी-भी अवेलेबल है, बहुत नकली खबर और कुछ ऐसे खबर थे शायद बचपन में एक ऐसा खबर हुआ था कि एक शहर में एक बहुत खराब अर्थक्वेक आया था, ठीक है? तो वहाँ बोला गया ओह! सॉरी, सॉरी एक अच्छा वाला खबर है कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, दो हज़ार ग्यारह बारह की तरफ़ कि अ, एक अ, शायद युवक ने बहुत सारा चाउमीन खा लिया था, और वो चाउमीन वो पचा नहीं सका इसलिए उसको ऑपरेशन करके वो चाउमीन उसके अ, क्या बोलते हैं, उन उसके इंटेस्टाइन से निकालना पड़ा और ये वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसको देखकर हमारे परिवार में चाउमीन खाना एकदम बंद हो गया था, ठीक है?
आप बोल सकते है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। <chuckles> ये तो बहुत अच्छा हुआ।
बिल्कुल, बिल्कुल। नूडल्स खाना ही बंद हो गया था, मैगी बोलो या फ़िर यिप्पी बोलो कुछ भी और वो 5-6 सालों बाद 2015-16 की तरफ़ मैंने सेम वीडियो यूट्यूब पर देखा, तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि एक आदमी
हुँ, हुँ।
वो अ, क्या बोलते हैं उसको अ, टेपवर्म्स टेपवर्म्स टेपवर्म्स से वो पीड़ित था, तो वो टेपवर्म्स उसके इंटेस्टाइन से निकाल रहे थे, तो वो सेम वीडियो जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये नकली खबर है। हाँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। क्यों नूडल्स नहीं थे? <chuckles> देखिए आपके उदाहरण से भी हमें पता चलता है अब हमारे पास ज़्यादा वक़्त तो है नहीं हमारा वक़्त खत्म होने वाला है, तो अंत में तो मैं यही कहूँगी खबरों की सत्यता ना हमें तय करना आज के समय से आज के समय में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, अगर हम बिना जाँच के गलत ख़बरें फ़ैलाते हैं पहली बात तो हम सुनते हैं ना, तो हम फ़ैलाते भी गलत ही हैं, तो समाज में भम भ्रम ये धर्मजात, घबराहट फ़ैलाते भी हम ही वा हम ही है, वो हम ही लोग है जो गलत देखते हैं, गलत सोचते हैं और फ़िर गलत फ़ैलाते भी हैं, इसलिए ना सच और झूठ की पहचान करना सिर्फ़ हमारी मतलब कि ज़िम्मेदारी है। मैं तो कहूँगी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और अंत में मैं कहूँगी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
5-6 साल बाद। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
हमारे पास इतना वक़्त है नहीं अब 9 सेकंड्स ही हैं, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं।
हाँ, <chuckles> नमस्कार, शुभरात्रि और इसके बाद अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा। <chuckles>
<chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे जो बात करी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
बिल्कुल, धन्यवाद।